Mhm. Das heißt, du könntest natürlich, ähm, erst mal, ähm, aufstehen, deine Morgensachen machen, dann 1 Stunde arbeiten. Dann könntest du dir dein Frühstück gönnen. Dann könntest du wieder noch mal 'ne weitere Runde arbeiten. Und dann könntest du dein deine Trai dein, ähm deine 1. oder deine Trainingseinheit machen. Weil dann hast ist das Essen 'n bisschen gesackt, du hast aber auch Energie, vielleicht auch gerne eiweißhaltig, ne? Diese ganzen Geschichten. Dann hättest du das schon durch, es ist vielleicht früher Nachmittag bis jetzt, dann kannst du nochmal 'ne A Arbeitsphase hinten anlegen. Also, das so aus meiner Sicht würde das jetzt total machbar klingen, aber bei dir klang es ja irgendwie so, als wäre es noch viel chaotischer. Also genau.
Ja. Mhm. Okay. Mhm. Okay. Ja. Hm. Ne, ne, ist nicht chaotisch. Also ja, ja, also, i ich bin einfach strukturiert, kriege aber manchmal das Einfache nicht auf die Kette. <laughs>
Würde das so passen, meinst du? Ah, verstehe. Okay, gut. Wie hört sich dann jetzt der von mir verordnete Trainings und Essensplan an? <laughs>
<laughs> Das heißt, ich, äh kurz vor 9:00 aufstehen
Genau.
dann dann irgendwie sich sortieren, Morgenroutine, durchatmen, bisschen Stretching irgendwie, also, auf sich achten, dann 1 Stunde arbeiten oder 1 1/2 Stunden, je nach ist man ja flexibel, weil man weil man wieder genug Energie hat. Um 11:00 dann 'n schönes Frühstück nehmen.
Mhm. Ja, genau. Ja. Mhm. Genau.
Nehme ich mir Zeit bis 12:00. 12:00 dann wieder an Schreibtisch, was tun. Konzentriert sein bis 13:00, 13:30, 14:00, je nachdem, wann wann auch der die das Training angesetzt ist oder die Reha oder irgendwie angesetzt ist.
Genau, mhm. Mhm.
Dann 1, 2 Stunden kümmert man sich um den Körper.
Genau, ja.
Dann ist man weiß nicht, 15:00, 16:00.
Dann vielleicht noch mal, genau, Eiweißshake oder zumindest einpacken und dann ach ne, warte mal, das, äh Sport hast du jetzt schon gemacht, genau, aber noch 'n schönen Eiweißshake hinterher. Kannst du ja auch gern noch anfüllen mit anderen Sachen.
Dann Mhm, okay. Sport habe ich gerade gemacht. Genau, also, dann Genau, da dann irgendwie die Energie wieder auftanken, die weg war oder die die verbraucht wurde.
Genau, genau.